Senti, allora io oggi volevo chiederti anzi volevo parlare un po' con te di una situazione, che mi sta un po' preoccupando al lavoro, okay. Io lavoro in un'azienda che fa, uhm, ricerca clinica farmaceutica e sono, ehm, diciamo manager supervisore di un gruppo di di persone no, 1 ventina di persone circa. E e da qualche tempo, ho un problema con 1 di queste persone, ehm, nel senso che non riesco a ottenere il massimo, da questa persona. Diciamo che, ehm, si sta comportando allora fa il suo, nel senso che assolutamente porta a termine i suoi compiti eccetera; ma, ehm, su alcune tematiche non vuole proprio entrare. Quindi, ci sono degli aspetti del suo lavoro, mhmm, che non vuole svolgere, perché non le piacciono, perché non si sente a suo agio con questi con queste tematiche di parliamo in particolare degli aspetti, ehm, finanziari di budget no, del del progetto che magari che magari segue, okay. Ehm, e mi sento un po' in difficoltà perché è un argomento che abbiamo trattato più volte, più volte le ho spiegato che, ehm, lei non può rifiutarsi no, di fare determinate cose, ehm, soprattutto, in un momento in cui la nostra azienda sta attraversando un periodo difficile, tant'è che ci son stati vari tagli al personale. E quindi, le ho proprio fatto capire, ehm, non è il momento di mettersi in una situazione di questo tipo, perché è è rischioso inso somma no. Ehm, ma comunque, non vedo non vedo proprio risultati, quindi non riesco a capire se questa persona, ehm, semplicemente non è interessata alle eventuali conseguenze no, di questo suo atteggiamento, oppure proprio non vuole ,o non è in grado di, ehm, andare oltre questa cosa e quindi di svolgere, ehm, i suoi compiti, nella sua nella loro interezza, ecco. E quindi volevo un attimo confor confrontarmi con te su, ehm, gli eventuali passi che si possono fare no, in questo caso, per evitare di arrivare magari al licenziamento, o comunque, ecco, gestire questa questa dipendente in maniera un po' più efficace.
Mh-mh. Okay. Mh. Capisco. Mh-mh. Chiaro. <chuckles> Mh-mh. Immagino. Certo, mh-mh. Beh, allora intanto, mhmm, capisco insomma la tua frustrazione in merito. Sicuramente non deve essere facile dover gestire intanto dover comunque tenere le redini di un'azienda, e dover gestire sicuramente situazioni, passami il termine, scomode perché comunque, mhmm, hai a che fare con una tua o un tuo dipendente, e quando in qualche modo ti rendi conto che il lavoro del tuo dipendente non è ottimale, è chiaro che a starci male siete sostanzialmente in 2; quindi capisco, mhmm, la tua situazione, sicuramente il tuo punto di vista. Ehm, vorrei farti qualche domanda, magari di approfondimento, per cercare di capire più che altro quali potrebbero essere, ehm, le ragioni per cui questa persona si comporta in questo determinato modo. Intanto volevo chiederti: è un dipendente che lavora per te da tanti anni?
Mh. Sì. Mh. Sì. Mh mh. Cer Certo. Allora, ehm, sì, dunque non è l'azienda non è mia, eh, io sono semplicemente un supervisor, quindi un supervisore di un gruppo di persone. Ho 25 persone sotto di me, e, ehm e lei, ehm, fa parte insomma di questo gruppo. Sì, lavora nell'azienda da quasi 15 anni, quindi comunque è parecchio tempo che lavora con noi. Ehm, diciamo che, ehm, nell'ultimi 2 anni sì, 2 anni fa ha cambiato ruolo, quindi prima faceva tutt'altro, ehm, adesso appunto da 2 anni ha cambiato ruolo, e quindi mi sorge un po' il dubbio che, probabilmente, questo nuovo ruolo non si addica, ecco, ehm, totalmente a lei. Ehm
Okay. Mh. Ah-ah. Ma è un ruolo più prestigioso? Economicamente riconosciuto in maie in maniera migliore? Qual è stata la sua, mhmm, trasformazione? Immagino in positivo mi sembra di capire.
Sì. Sì, sì sì in positivo, s s è stata lei, tra l'altro, a chiedere di cambiare ruolo no, è stata proprio una sua una sua richiesta che poi l'azienda ha accontentato; quindi, mhmm mhmm, diciamo che secondo può essere che lei non abbia magari neanche il coraggio di ammettere che probabilmente ha sbagliato nella scelta, no, di cambiare ruolo, perché allora lei praticamente, ehm, <lip trill> si occupa di progetti, no, è un po' è la project mana e fa la project manager. Ma, ehm ehm, non riesce a capire che un project manager deve occuparsi di tutti gli aspetti di un progetto, non ci si può cioè, eh, limitare, che ne so, a, ehm, semplicemente alla la preparazione dei documenti, piuttosto che alla sottomissione alle autorità regolatorie, ma bisogna avere proprio anche il controllo, no, della parte, ehm, economica del progetto; perché se il progetto non ha non ha più fondi, ehm, non puoi andare avanti no, a lavorare. E questa è proprio una cosa che lei rifiu rifiuta totalmente, proprio come se, ehm allora intanto mi ha detto esplicitamente che è un aspetto del progetto che a lei non piace, quindi non le piace proprio tenere i conti, <laughs> okay, proprio dicendola in maniera molto basica; ehm, ma non può farne a meno, cioè, ehm, fa parte del suo ruolo. Non c'è non c'è possibilità capito, mh.
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Immagino. Assolutamente. Mh-mh. Capisco. Okay. <chuckles> Vabbè, chiaro che assolutamente. Ma, mhmm, mi sembra di capire, da quanto hai esposto finora, che comunque un confronto hai già provato a, mhmm, diciamo ad averlo con questa persona, in qualche modo ha alzato anche un po' un muro no, con te.
Sì. Sì sì assolutamen
Quindi non non c'è mai stato un vero e proprio dialogo, un'esposizione del problema.
Guarda io addirittura le ho det ne parliamo molto spesso, perché io ho di solito un colloquio con tutte le persone che sono sotto di me, almeno 2-3 volte al mese; quindi comunque ne abbiamo parlato parecchie volte e io mi sono anche offerta di, ehm, eventualmente approfondire un po' l'argomento appunto dell'aspetto economico del progetto, e le ho detto: "Se vuoi lo possiamo anche fare insieme, no, per i primi tempi, vediamo un attimino quali sono le tue difficoltà e cerchiamo di, ehm di gestirle insieme", perché poi noi comunque ogni mese dobbiamo fornire alla dirigenza, ehm, proprio lo stato economico del nostro progetto, quindi non ci possiamo sottrarre.
Certo. Mh-mh. Ma hai provato a parla a parlarle, mhmm, in maniera isolata, perché sai molto spesso quando, ehm, si, ehm, affrontano questo genere di problematiche, anche in presenza di altri colleghi o di altre persone, in qualche modo quella persona in questione può, per una questione proprio di autodifesa, ehm, mettere avanti un muro, proprio per forma di protezione personale. Magari prendendo in considerazione l'idea di parlare con questa persona, in maniera isolata, in maniera privata, forse riusciresti in qualche modo a toccare, no, il nucleo, il nocciolo della situazione.
Mh-mh. No no, ma è ma mi sono mi sono forse spiegata male, sì sì, io io i colloqui li ho sempre in forma privata, ehm, nel senso che li faccio con tutti loro ma individualmente, quindi comunque son tutte conversazioni che io ho avuto in forma, ehm, privata con lei. Quindi, ehm, le ho anche detto appunto, ehm: "Ti posso fornire dell'altro training, della formazione no, su questo." Ehm, però no, niente non si trova, non si non si riesce a convincerla a
Mh-mh. Certo. Beh, ehm, la situazione è piuttosto, ehm, spiacevole chiaro, sia per te che per lei, perché di base mi sembra di capire, che c'è proprio una forma di negazione totale da parte di questa persona. Ehm, beh le alternative direi che sono, mhmm, relativamente tante. Mhmm, io penso che possa sicuramente, mhmm può essere opportuno sicuramente insistere, cercando sempre di, ehm, trovare un dialogo, un punto d'incontro, magari cercare effettivamente di farla riflettere sulla questione, ehm, nuovo ruolo, ehm, portarla a ragionare sul fatto che probabilmente magari non è un ruolo poi che le si addice, no, perché se in qualche modo le sue prestazioni non sono sufficienti evidentemente non è neanche qualcosa che la coinvolge più di tanto. Penso che, <clicks tongue> se lei poi, mhmm, in qualche modo continua ad alzare un muro, a negare il confronto, ehm, in qualche modo penso che poi metterla tra virgolette "davanti al fatto compiuto", ehm, può essere solo una soluzione al problema. Nel senso che forse quando effettivamente, in qualche modo, le persone vengono un po' tra virgolette "messe con le spalle al muro," forse si rendono effettivamente conto che è il caso o di fare un passo avanti e quindi intraprendere, mhmm, un processo di miglioramento, di crescita personale lavorativa, diversamente a quel punto in qualche modo si fa anche abbastanza un passo indietro, si ammettono i propri errori, le proprie mancanze, i propri sbagli e se è il caso in qualche modo si si si molla, no no, il il ruolo.
Mh, mh. Totale. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh, mh Eh sì. Mh-mh, mh-mh. Certo. Di cambiare. Mh-mh, mh-mh, mh. Mh-mh. Sì. Sì, no, certo; guarda questa cosa che, ehm, mi hai detto e che sicuramente mi ha fatto riflettere di, ehm, provare a f magari ragionare con lei, ehm, sul fatto che forse il ruolo che rivestiva in precedenza era più adatto, no, perché, mhmm allora io stavo pensando anche di, ehm, coinvolgere, ehm, la le risorse umane, no, provare a chiedere un supporto anche a loro; però forse, mhmm, questo suggerimento che tu mi hai dato, è <sighs> forse un passo da fare prima no, prima di, ehm, coinvolgere le risorse umane eh.
Certo. Mh-mh. Sì, ehm, prima di arrivare alla alla conclusione. Poi, ehm, beh, mhmm, diciamo mi sento tra virgolette "in dovere" di consigliarti magari di capire anche se, ehm, nel suo caso il team con cui collabora non è magari un team che lei ritiene stimolante a tal punto da permetterle una crescita. Perché sai molto spesso anche la poca, ehm <smacks lips> la poca produttività talvolta dipende anche col rapporto che hai con i colleghi.
Mh. Sì. Mh-mh. No no certo, quello quello è vero, però, ehm, lavorando appunto su progetti, lei di progetti ne ha cambiati tanti, di conseguenza ha avuto a che fare con diversi s ehm, team di progetto; è proprio un suo limite, un suo rifiuto. Quindi credo che questo consiglio che mi hai dato di provare a ragionare con lei sul proprio, mhmm, capire se questo è il ruolo che fa effettivamente per lei, o forse tornare indietro potrebbe essere la cosa più miglio sì, la cosa migliore sì, in effetti mi sembra la soluzione guarda ti ringrazio davvero tanto per avermi fatto riflettere su questa cosa e per i consigli che mi hai dato.
Mh, okay. Chiaro. La soluzione. Esatto. Figurati. Resto a tua disposizione. Ciao.
A presto.